なんかちょっと苦手だなと思って。またママ友の話になっちゃうんですけど。うーん。自分の話ばかり、もうずっとしてこられる方がいるんですよ。
はい。 ああ。いらっしゃいますよね。<laughs>
うん。まあ、ほんと、あの、子供の話だったら、まあ、聞いてもいいかなと思うんですけど、関わることがあるので。でもなんだろう、そのママさんの話ばかりなので、なんか私が興味ない話じゃないですか。
あ、はい。 うん。 うーん。 <chuckles> そうですね。
<chuckles> なので、結構辛くなってくるんですよ。
ああ。うん。そうでしょうね。うーん、ずっと、聞きたくない話を聞かされるのは、ついですよね。
うん。 なんか、聞きたくなくなったなくな すか、うーん。も、それを、うん。ちょっと話そうかなと思ってこう、ね、はな私の話をしようかなとか思うと、それはもう、きゃ却下じゃないですけど、なんだろう遮られるんですよ。
うん。 そうなんですよね。<chuckles>
<chuckles> そう、上からこうかぶさってきて、こう話が、またこう、ワーッと進むので。
なるほどね。 また、その人の話になると。
そうなんです。わ、これはもう逃げ出せないみたいな状態になるんですよ。
うん。 うん。 そうなんですね。そういう時はどうされるんですか？対応は。
もうずっと、うんうんって。あ、ああ、ああ、ああ、みたいな。
もう受け流す。 ああ。
聞いてます、ずっと。
あ、偉いですね。<chuckles>
ね、入ろうかなと思って、入ろうとして、いつもこうガガードじゃないですけど、上からちょっとカウンターに遭う、みたいな。<chuckles>
うーん。 はい。 うーん。なるほど。じゃ、さっきの、あの、好感を持たれる方と、結構真逆ですね。あの、はや好感をね、うん。持たれる方は、相手の方に興味を持って、いくっていうのに、ねって。ね、さっきあの、先程おっしゃった、あの、あんまり苦手な方は、ええ、自分のことばっかり話すっていう方なんですよね。
うんうん。 うん。 あ、ほんとですね。うん。 ほんとだ。聞いてる。うん。 うん。 うんうん。 そうですね。いや、目から鱗ですね。反対ですね。
うん。 <chuckles> そうですね。そこがポイントなのかもしれないですね。じゃあ、やっぱり、会話で好感を持たれる人の。
まあ。 うーん。